うん、あの、グーグルマップとかでも、何か、最初の方って、結構あの、なんか、どっち向いてるのか、分らない時ありませんか？<chuckles>
あ、正にそれです、めっちゃ分かります、はい、<chuckles> それで、ぐるぐる回したりとかね、回ってみたり。<chuckles>
ね、何か、ぐるぐるぐるぐる回ったみたり、<chuckles> そう、<chuckles> で、何か、ちょっと歩いてみたりしてね。
めっちゃ分かります。 はい、あ、こっち側に行くんだ。みたいな、めっちゃやってますもう、それ。
うん。 そう。 そうなんですよ、ねえ。
はい、今でもやっぱり、やって、はい。 友達に、うん「えっ、こうやって使うんだよ」みたい、で、聞いてもやっぱり、何か、迷ったりとか、やっぱりするんですけどはい、うん。
ねえ。 うん。 そうですね、うん、そのその、ね、ないよりはマシですよね、本当に、知らない所でね。
無いよりは、マシという、はい。 うん。 はい。
うん、その、カナダにカナダで迷った以上の、こう、道に迷ったやつは、もうないですか？
はい。 わ、そうですね、やっぱり、その時が、あの、スマホが無いっていうのと、外国で、あの、雪が降っているって言う、あの、状況だったので、ま、あの時ほどなんか、怖かったりとか、あの、めっちゃ記憶している道に迷ったストーリーっていうのは、無いですね。
うーん。 ええ。 うーん。 ねえ。 うーん。 そうですよね、かなり、<chuckles> もう、絶体絶命の時でしたよね、<chuckles> へえ、ねえ。
うん。<chuckles> はい。 そうですね。 怖かったですね、はい、で、まあ、今、はい、笑い話に出来るので、良かったかなって、<chuckles> 思ってます。
ええ。 うん、なん何か、帰ってこう、ご家族に話したりした時に、何かこう、どんなリアクションでしたか？
うん。 あ。

ねえ、なんでそんなところを選んだんでしょうね、なんかもうね。なんかそこまで雪深くする、うん。雪深くする必要なかったんじゃないかと思いますけどね。<chuckles>
なんですよ。 <chuckles> う、プランがですか？ああ。なんかあの 確かに。でもその語学学校が多分言うには、あの日本人がすごい少なかったんですよ。アジア人が少ないと。で、やっぱり多いところに留学するとこう日本人同士でこう喋ってあんまり勉強にならなかったりとかするっていうのも、聞くので。うん、ま、そのバンクーバーとかじゃなくて、あのカルガリーっていうすごい田舎で乗り継いで。あの行ったんですけど、はい。でも人人が優しかったと思いますね。なんか。やっぱり田舎だからなのか。
ええ。 ええ。 うん。 ああ。 ええ。うん。 ええ。 ああ、ええ。 うーん、そうですね。
はい。
ああ、よかったですね。そんななんか、あ、ね、そんななんかもう、ハードルの高い、なんか自分でバスに乗ってこう高校に行かなきゃいけないっていうのが。なんかすごく不思議なプランですね。
<chuckles> <chuckles> うん。 ああ。そうですよね。なんかあの現地のあの子供達でもこう車で送ってくれたりとかしますよね。なんかアメリカとかだと。カナダは違うんですかね。なんか。<chuckles> はい、分からないですけど。
うん。 ね。 そうですね。うん。だってね、そんなそんなプランで行く留学生なんだったら、なんかババンみたいの出せばいいのにとか思いますけどね。ね。
うん。 ああ。 うん。 多分こうホストファミリーがこう色んなあのところに、なんですあの5人ぐらいで行ったんですけど、その
ねえ。 ええ。
それぞれ違う場所にやっぱり住んでるから。あの、までもね、バンとか出してくれたら確かに1番良かったですけど。各自各自か通うという。
ええ。 ね、それで拾ってくれればそんな。<chuckles>
プランでしたね。それはそこまで、はい、気にしてなかったんですけど。うん。
うん。 ねえ、だって雪雪が雪に慣れてない人がね。雪の中で迷ったら結構ちょっと大変ですもんね。
うん。 いや、もう怖かったですね。はい、うん。
でしょ。すごく寒いですもんね、カナダね。<laughs>
はい。<chuckles> はい。でもあの、まあ。それ以外は、まあの海外に行っても、今はあのスマホがあって、あのグーグルマップがあるので。もうグーグルマップを開いたら、こう、道順が出て、で、その通りに行けばいいので。あんまり迷うことなくなったんですけど。はい、やっぱりにじゅうねん前はそういう、あの技術がなかったら。
うん。 ええ。 ええ。 ええ。 あ、いいですね、うん。

そうですね。
はい。本当に。それで。はい。それでホストファミリーの方が迎えに来てくれたんですけど。それで、ホストファミリーのそのお子さんが2人いたんですよ。えっと多分、3年生とか4年生ぐらいの、10歳ぐらいの子達にめっちゃ爆笑されました、それで。え もう私が半泣きで、え、迷ったみたいな感じで言ってたら、もうなんかばかじゃないのみたいな感じで、もうすごい馬鹿にされて、それもすごい覚えています。ひどい。<chuckles>
うーん。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 <laughs> ええ。 <chuckles> <chuckles> ひどい奴らですね。<laughs> <laughs> ええ、あの、バスって大体どのくらいの間隔で出てたんですか？
ああ、あの結構もう20年前なんで、はっきり覚えてないですけど、そんなになかったと思います、多分。1時間にいっぽんとか。
ええ。 ああ。あ、そうですよね。そしたらね、次のやつを待つこともできないし。
はい。 うん。 あ、そうなんですよ。で、それで通り過ぎてるか、その、あの、先で降りた早く降りたのかっていうのも分からなくて、その、まだホームステイ始まって1週間ぐらいだったので、あんまり土地勘もなく、はい。
うん。 ええ。 ええ。 ええ。 ああ。<chuckles> やっぱりそれでバスっていうのはね、ちょっと無理がありましたよね。だってもうあれでしょ、いっしゅうかんってことはもう始まった時にもう雪が降り始めてたってことでしょ？ねえ。
うん。 <chuckles> そうですね。 うん。 はいはい。もう降ってました降ってました、はい。曇ってましたね。
ね。分かりにくいですもんね。
はい。 うん。そ、なんかあの、マイナス何度とかで、こう、ジーンズとかの中がぺパキパキってなんか汗でジーンズがちょっと凍るみたいな。
うん。 ええ。